Senti oggi mi andrebbe di parlare con te di un tema comunque abbastanza nazional popolare da qualche tempo e meno male che se ne parla di più ovvero, secondo te qual è l'importanza nella diversità, nella rappresentanza delle minoranze, nelle storie. E questo ovviamente va è un po' trasversale a tutti il tutta la produzione artistica, no?
Certo, allora l'importanza è una parola forse un po' importante, in un certo senso, lasciami passare il gioco di parole perché secondo me, ha ha un senso fino a un certo punto e quel punto l'abbiamo superato anche troppo in fretta se lo chiedi a me.
Mhmm, ma, mhmm, ti andrebbe di elaborare un po' meglio perché per ora ecco, sei sempre sei rimasto un po' generico. <chuckles>
E l Eh no certo, certo. Allora potremmo somma bazzico molto, ehm, serie streaming, videogiochi, come tutto il resto e ovviamente negli ultimi anni ho cominciato a percepire una una questa inclusività ha cominciato po' a prendere prendere un po' spazio no, un po' ovunque quindi trovi sempre personaggi, mhmm, di va di tutte le minoranze possibili, partiamo per cui di colore ai gli omosessuali e cosa così, no? Che dis di per sé non è assolutamente un problema ma lo diventa quando la loro questa presenza secondo me, è fuori luogo in quello che vuoi rappresentare.
Mh. Mhmm, e questo ecco, questo fuori luogo, mhmm, non so, tu hai dei princìpi cardine per identificarlo? Sai perché alla fine può essere anche molto soggettiva, no, come osservazione.
Ehm, sicuramente, ehm, c'è un po' di soggettività, però trovo che certe cose, non sono più oggettive e soggettive. Facciamo un esempio proprio pratico. Mhmm, c'è stata quella serie TV su Cleopatra che ha fatto scalpore, ehm, proprio perché Cleopatra veniva rappresentata come un'attrice che non c'entrava niente col personaggio che noi conosciamo, no, delle dalle storie, dalla storia.
Mh. Ah. Beh sai un e una una s una domanda un po' provocatoria su questo è che comunque in realtà Cleopatra nessuno di noi l'ha mai conosciuta, quindi secondo te ecco, quanto può essere falsato, no, diciamo dall'immaginario pubblico? Un altro personaggio storico che mi viene in mente no, Gesù, nel senso Gesù, è sempre ritratto come un uomo bianco, arianissimo, bianchissimo però, chissà, secondo te in tutto questo quanto ha giocato ecco, la nostra storia?
E mh <chuckles> Ah, certo. Allora può giocare sicuramente una parte. Questo non la nego. Di per sé, come dici tu, noi non c'eravamo a guardarli quindi potrebbero essere qualsiasi cosa, no? Ehm, però trovo che an tralasciando Gesù che magari quello è un po' più un in so di di ideologia, di come sia fatto, ehm, su Cleopatra mi pare di ricordare che insomma c'erano più di qualche prova che somma, avesse un colore della pelle diverso da quello che è della rappresentazione.
Mh.
Ehm, ma comunque sia trovo che, ehm, forzare contro l'immaginario, comunque sia la la base di
Mh-mh.
delle del popolo, di come è fatta un individuo sia un po', ehm, vo voler andare controcorrente, voler farsi voler volere che qualcuno parli della tua opera ma per i motivi sbagliati.
Ah, chiaro sì, sì, ora ora capisco cosa vuoi dire, quindi diciamo poi, ehm, la serie ecco, ha fatto scalpore per questo ma poi a detrimento del della qualità del prodotto, ecco.
Ehm. Eh infatti. No, no, difatti io, uhm, ammetto non l'ho guardata. L'unica cosa che so è che magari storicamente non è nemmeno incredibile, <chuckles> uno dei motivi per cui non l'ho guardata, e che comunque sia anche quello della pelle un po' inficiava. Perché vuoi o non vuoi, mhmm, questo abuso di, ehm, black washing, ma come anche white washing a volte, e cose così, ha reso un tutti e secondo me anche le minoranze stesse devo dirla tutta, perché ho ho comunque avuto modo di parlare con qualcuno di questi e se chiedergli: "Ma ti senti rappresentata, no, da questa da questo continua presenza anche quando non non
Mh-mh, e qual è stata la loro reazione?
Eh non non si sento rappresentati, perché giustamente se in un mondo nordico ti trovi 3, 4, 5 personaggi di colore. Ti sorge la domanda: "Perché? Che ci fanno lì?" Ehm, di per sé non c'è una risposta, sono lì perché qualcuno li ha voluti mettere lì, non non danno nient'altro delle loro presenza e e e capisci che so che stonano, cioè ma anche i loro gliel'ho chiesto proprio a 'sti a 'sti ragazzi gliel'ho chiesto in realtà, e loro si sentono eh anche loro si sentono stonati lì dentro.
Mh. Sì l'hanno trovato molto, molto superficiale quasi controproducente immagino, è stata un po' questa la loro
E beh ma alla fin dei conti alla fin dei conti è controproducente secondo me, cioè non è che avere una over presenza che va contro la realtà, in realtà perché alla fine, se io prendo un film in Africa e ci metto solo persone bianche è è uguale la situazione, no?
Mhmm, chiaro, chissà perché appunto, mhmm, <clicks tongue> e non c'è questo, mhmm, non c'è questo bisogno inverso, no, appunto di realizzare magari un lungometraggio ambientato in un paese, tendenzialmente insomma dove le persone hanno la pelle scura e metterci per forza de delle persone, non so, de di re di razza caucasica.
Eh-eh. Eh ma perché immagino che ci sia san cioè, mhmm, c'é questa un po' demonizzazione ormai, io la chiamo un po' così del di quello che è stato fino adesso un po', passami il termine il normale, perché al fine il l'uomo bianco, donna bianca eterosessuale erano la norma, no? Nei nei media quantomeno. E adesso si cerca un po' di virare per includere tutto il resto, che è un modo per far capire al al pubblico che siamo tutti quanti uguali nella stessa barca. E direi che ci s
Sì e poi soprattutto si sente molto dire appunto il b il bisogno di sentirsi rappresentati perché appunto, per quanto riguarda le storie d'amore sai, ehm, un ragazzo, una ragazza omosessuali che crescono, senza mai vedere rappresentata appunto, una coppia come loro la immaginerebbero, questo può creare comunque, ehm, dei disturbi no, a livello affettivo perché non hanno mai avuto dei dei modelli ai quali ispirarsi.
Questo sono anche d'accordo e infatti non sono contrario a vedere certe insomma le loro rappresentanze all'interno dei film e media che comunque è diventata, uhm, quasi omni-presente, ehm, se ho notato che anche nei videogiochi capita spessissimo che ci sia quella coppia omosessuale e a me non dà fastidio, cioè alla fine, somma è è è una è una cosa che c'è, che esiste, quindi che problema c'è? Se vuoi comincio a infastidirmi quando cominciano a essere quasi tutti omosessuali o comunque sia con delle tendenze sessuali che
Mh.
diciamo che inizial s ehm, ma ma tanto fluide eh esatto cioè come quasi se l'eterosessualità diventasse quasi quella la nicchia, lì mi stranisce un po'.
Fluide <chuckles> come i come va di moda oggi.
Perché non è che sia proprio, proprio così, voglio dire.
Ma sai comunque tutto sommato la storia è fatta di di cambiamenti, non non si può non si può essere certi che non ci sia una vera e propria inversione di tendenza, chissà magari tante persone hanno represso no, questi questi istinti primordiali per tanto tempo e adesso che sono stati sdoganati, no, c'è un po' questo questo libertarismo esagerato dall'altra parte, magari poi si troverà un <coughs> un equilibrio fra le 2.
No, questo può essere ma io sono uno di quelli che teme anche un po' è una cosa che secondo me non c'è più adesso ma è stato un periodo, un po' nella moda di queste cose qua. Cioè secondo me, mhmm, cioè non voglio credere che così tante persone a si stessero trattenendo per paura della società. Non lo voglio credere. Voglio credere più che altro che tante persone si siano un po' fatte trascinare dalla moda dell'essere tra virgolette "diversi", perché alla fine delle prove orribile, mhmm, di essere rappresentati in qualche minoranza perché alla fine, se se tu vai un po' a cercare, le minoranze sono tantissime, cioè sono cioè
Beh certo in realtà c'è il potenzialmente ce ne sono quanti siamo noi, perché ogni persona poi può avere un, mhmm, può avere delle caratteristiche che la possono far sentire emarginata a volte anche magari i semplici gusti no, per quanto riguarda gli hobby, non so, il fatto di e di essere appassionati di videogiochi fino a una ventina, anche 25 anni fa era visto proprio n come una cosa no, il famoso nerd era molto squalificante a livello sociale, invece oggi tutto sommato siamo arrivati a un hobby div è un hobby come un altro.
Ah eh, esatto cioé. No, no, é vero. Eh, sì, sì, sì. Sì, in Italia un po' meno però resto del mondo è ancora bene accettato. No, ma dici giusto cioè, ehm, ci son tante, ehm, bolle no, in questa società. Il punto è che io ho scavato a fondo, un po' a fondo nell'internet ed è venuto fuori che anch'io adesso faccio parte di una minoranza alla fine dei conti, ma, mhmm, parliamo del nel senso che ci sono così tante visioni della sessualità in questo caso, parliamo, così tante virgole che hanno aggiunto, non so neanch'io per qual motivo, che in un mo o nell'altro tutti quanti, anche se sono semplice eterosessuale, per sbaglio ci entro dentro a qualcuno di questi.
Ah, in che senso? Ah vabbè, questo che effetto ti ha fatto nel senso, avresti, mhmm, voluto che fosse anche rappresentato ora non dico in un videogioco però magari in una storia, in un libro, qualcosa che ti ri ti facesse empatizzare, no, con una persona nella tua stessa situazione?
Ehm, in realtà no m'ha fatto ridere per perchè non ne sento la necessità di essere n neanche di far parte di una minoran cioè nel senso, no non mi piace essere catalogato perché è un po' una categori ne un cioè ci siamo un po' catalogati, abbiamo tutti quanti un un'affiliazione, non è che cioè mi p mi piaccia perché, okay la rappresentanza, ma se siamo catalogati questo voglia di e di rappresentarci uguali, in realtà ci fa diversi.
Mhmm, quindi secondo te ecco è un po' una specie di auto ghettizzazione, no, più, ehm, più ecco, ci si raggruppa no, fra persone della s dello stesso tipo più si fa più si fa massa più, ecco, è evidente che c'è una separazione?
Eh sì. Eh, secondo me, alla fine dei conti sì e ti dirò, ehm, trovo anche che la eccessivo più che altro sbagliata, fuori luogo, rappresentanza di di chiunque in realtà, ehm, possa ledere proprio il gruppo stesso, e che ala fine dei conti, mhmm, torniamo al black washing, ehm, i io penso sia che danneggi più loro che che che noi, e che noi, vabbè io ad esempio, o mai mi sono un po' abituato e dico: "Vabbè, uhm, pace. N non è un problema, okay". A meno che proprio non si vuole far black washing, a Giulio Cesare, okay? Lì allora dico: "Mhmm, stai un po' <chuckles> stai un po' andando fuori rotta". Mhmm, però
Mh-mh. Ecco, per esempio, no ti ecco, uhm, qui è interessante perché, non è a non è un caso secondo me, che hai tirato fuori questo argomento perché magari è un po' sai, l'imma nell'immaginario italiano è un po' il maschio virile rappresentativo, no, dell'Impero Romano, di un passato glorioso, condottiero, eccetera; tu come, <inhales> non so, come la spiegheresti a un tuo amico questa cosa, appunto che su Giulio Cesare non si può fare black washing, magari una persona di un'altra cultura, metti caso un tuo amico cinese, che non gliene frega niente dell'Impero Romano.
Beh trovo che la rappresentanza della storia sia fondamentale cioè, a anche solo cioè banalmente potrei dire lui era italico comunque sia, Romano era avevano un certo una certa estetica, una certa colore della pelle, abbiamo anche i i calchi con il suo viso voglio dire cioè, noi sappiamo com'era fatto quest'uomo, quindi è giusto rappresentare un individuo che ha avuto l'impatto non <chuckles> non irrilevante nella storia nostrana quantomeno, ehm, com'era, nella maniera più vicina possibile, ma ciò vale pe per tutti cioè, io non farei mai Martin Luther King bianco, sarebbe un insulto allucinante, m'offenderei io.
Mh.
cioè
Chiaro. No, no, infatti, ehm, è interessante perché appunto su, mhmm, su queste cose no, gioca molto il, come po l'immaginario pubblico, perché anche nel caso di Giulio Cesare si può intuire che comunque lì i documenti che ci sono arrivati, le statue, eccetera, possono avere magari esagerato, no, in senso positivo per valorizzarlo, alcuni tratti fisici, magari non era così così bello, così alto e e valoroso come si <chuckles> come si suppone.
E e Eh beh. Ah beh, quello sì. Sì okay, <chuckles> siamo d'accordo. Siam d'accordissimo però, ehm, diciamo che se fosse stato di colore, mh-mh, mh penso ce ne saremmo accorti ma anche solo banalmente, mhmm, se Giulio Cesare comunque sia, Romano doc, avesse avuto certi tratti li avremmo trattenuti, no? <chuckles> Diciamo- diciamo così.
<chuckles> Sì. Senza dubbio. Senti, per per concludere ti andrebbe di parlarmi invece di un'esperienza ludica, videoludica, artistica che invece ti ha colpito proprio per la sua inclusività perché ti sembrava qualcosa di armonico no, di logico.
Beh, un gioco che amo molto che è Horizon Zero Dawn, il protagonista è una ragazza, ehm, lesbica
Mh-mh.
che è anche, c'ha dei anche dei tratti spiccati femministi, no? Che di solito è una cosa che un po' mi spaventa perché non mi piacciono mai, ehm, gli antipodi, no, quando sei troppo duro su un argomento rischi di di stonare, c di darmi fastidio più che altro, no?
Uhm, okay e cosa ti conquistato di questo personaggio?
Il fatto che fosse quello che era per delle motivazioni che io trovo molto umane, molto concrete e che non sfociasse mai nel nell'esagerato e nel ridicolo. Cioè, stava sempre nei cardini dei suoi pensieri, cioè, diciamo non diceva: "X" perché era femminista o cosa diceva: "X" perché lo pensava e questo la rendeva in un certo senso in un certo ottica femminista che è un po' diverso.
Mhmm, okay questo sicuramente ha reso il messaggio più forte. Beh, devo dire che insomma è coerente come come ragionamento. Ti ringrazio davvero perché comunque ti sei esposto molto in questa chiacchierata, sono argomenti delicati, abbastanza polarizzanti, quindi ti ringrazio per la tua sincerità. È stato interessante ascoltarti.
Infatti, Grazie mille è stato <chuckles> molto interessante parlarne.